Ne, ja. Also, ich kam über das Radio ähm, kam ich auf Queen. Und das hat mir damals ganz gut gefallen. War natürlich dann auch so 'n bisschen hymnisch und, ähm, klang insgesamt aufregend, ne? Wenn man so 13, 14 versucht man sich ja so zu so 'n bisschen zu orientieren.
Hm. Ja, ja.
Und d ähm, man steht dann da und denkt s „Okay, ich ich kaufe mir das von mein meinem Taschengeld.“ Steht da in dem Laden- das das Album ist also schwarz mit den 4 Köpfen drauf- guckt hinten auf die Liste und dann sagt man: „1 oder 2 Lieder kenne ich vom Titel her.“ Na gut, muss man trotzdem reininvestieren. Und dann ganz st ganz stolz ist man dann mit dem Bus wieder zurückgefahren. Hat im Platten
Mhm. Ja. Krass. Also, war es kein spontaner Kauf, oder? Es war dann wirklich ein ein gezielter Kauf.
Nein, das war kein spontaner Kauf. Ne, ne, da dazu war das dazu war die Investition damals auch viel zu hoch.
Wie lange musstest du dafür sparen? Weißt du das noch?
Oh, das weiß ich nicht mehr genau, aber ich also, ich habe damals auch schon 'n bisschen 'n bisschen nebendran gejobbt oder, ich sage mal so, aushilfemäßig gemacht, also, Zeitungen ausgetragen und so Zeug. Aber es waren schon 1, 2 Stunden bestimmt oder 3 Stunden, die ich da äh, dafür arbeiten musste. Und damit hat's natürlich auch 'n Wert, ne?
Mhm. Krass. Aber ihr hattet Ja, voll. Und, äh, hattet ihr dann schon so 'n Plattenspieler zu Hause oder musstest du dann auch noch mal irgendwie ja, konntest du nur zu bestimmten Zeiten oder so benutzen? An bestimmten Orten?
Mhm, also, das das Taschengeld vorher, das ging drauf für 'ne Musikanlage, <chuckles> die natürlich deutlich teurer war. Aber dann hat man dann halt, ähm, Verstärker, Kassettendeck, äh, Plattenspieler, Boxen und Kabel gekauft, was 'ne gehörige Investition war zu dem Alter. Da weiß ich noch genau, da habe ich vorher 'n ganzen Sommer dafür gearbeitet.
<snorts> Ah, okay, ja. Ja, w Ui. Boah!
Und dann irgendwann, wenn man die Sachen hat äh, vorher halt über Radio, äh, auf Kassette aufgenommen, und irgendwann wollte man von irgend 'ner Gruppe halt mehr wissen. Und dann kam als 1. Platte dann Queen, die „Greatest Hits“.
Mhm.

Und dieses diese Platte hat noch so 'n Ehrenplatz, sage ich jetzt mal, in deinem Regal oder ist sie leider kaputtgegangen oder beim Umzug verloren gegangen?
Ah, also kaputt ist sie nicht gegangen, aber, ähm, ich war schon immer sehr musikbegeistert, oh, bin auch in einer, äh, musikalischen Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren, äh, klassische Musiker und da hat Queen natürlich nicht unbedingt, äh, in das Spektrum reingepasst. Das heißt, ich bin auch nicht bei den Eltern an den Plattenspieler rangegangen, sondern habe, wie gesagt, das alles für mich ausgemacht und und, äh, bei mir oben im Zimmer gemacht. Und der 2. Teil war noch mal der Ehrenplatz, beziehungsweise, ob's verloren gegangen ist ich habe irgendwann, als dann die CDs aufkamen, habe ich die Platten verkauft
Ja. Mhm. Ui. Ach was.
und hab von dem Erlös habe ich dann, ähm, mir die wichtigsten CDs dann, äh, gekauft und da war diese Platte auch dabei.
Und bereust du diesen Verkauf oder sagst du: „Ne, äh, ist okay so, wie es gelaufen ist“, sage ich jetzt mal?
O absolut okay, weil, ähm also die die Physik, äh, also das dieses haptische Erlebnis der Schallplatte, ähm, das das hatte ich nie in dem Maße. Ich habe auch die Schallplatte sofort beim ersten Auflegen auf Kassette aufgenommen, also direkt überspielt und die Platte kam dann in Schrank, damit sie halt nicht zerkratzt.
Mhm. Ah. Okay, ja. Und f du hast grad eben gemeint, deine Eltern waren eher so klassische Leute, sage ich jetzt mal. Äh, war das so irgendwie deine rebellische Phase auch so 'n bisschen? Oder sagst du einfach: „Ne“ okay, es war einfach so 'ne rebelli okay. <chuckles> Ja.
Ja, genau. Mit Sicherheit. Ne, mit Sicherheit. <laughs> Die Abgrenzung die Abgrenzung von den Eltern und die fanden also, mein Vater vor allem, der fand diese diese Rockmusik und Popmusik und diese seichte Musik und die können ja alle nichts. Also, war dann schon sehr von oben herab. Und na ja, gut, ähm, damals hat man sich an den Eltern auch 'n bisschen mehr abgearbeitet. Und meine Mutter war offener. Die hat auch, ähm, Musik an der an der Schule dann unterrichtet, weil sie dann nicht mehr, äh, Konzertpianisten sein konnte. Und die fand Queen damals eigentlich auch ganz gut. Die fand's zumindest musikalisch auch interessant und bestimmte Lieder, ähm, hat sie auch wirklich sehr geschätzt.
Mhm. Ja. Spannend. Mhm. Ah. Mhm.